Si eu já tenho deixado ele lá, <laughs> porque, sabe sabe quando, v é por enquanto assim, eh, eu tento acampar no quarto dele, falar: "Ah, vamos lá dormir no seu quarto, eu durmo com você", ou o meu marido dorme com ele. Mas, tem assim, tem uns períodos que que que nem assim, sabe. E e aí, entre ficar a madrugada inteira acordando com uma criança e também depois ele fica cansado no dia seguinte, obviamente não não não não rende e fica mal-humorado. Então, pra todo mun não é bom pra ninguém. É, porque daí assim, é a hora que a as birras estão diminuindo agora que ele tá entrando nessa fase pra de pré-adolescente, enfim. Mas aí, a a criança cansada é a hora que qualquer coisa é motivo pra birra, qualquer coisa é motivo pra choro, então a gente sempre teve te tentou manter ele na no no melhor sono possível, pra melhorar a qualidade de vida e o dia a dia de todo mundo.
Ah, já deita aí! Sim. Ah. Sim. E aí, não é bom pra ninguém, né, pra todo mundo fica complicado. Uhum. Sim. Uhum. Sim, exato. Mas aí, além disso além disso, tem aí tem a situação com o seu marido
N n nem que Sim. Sim, porque esse ronca, né? <laughs>
do ronco. Aham. <laughs> E e quais as soluções que você já tentou, ou vocês já tentaram?
Esse ronca, ele Hum. Então, ele ele fez uma cirurgia no nariz ano retrasado, que melhorou um bocado o ronco. Então, uma da porque ele ele tinha que fazer essa cirurgia já tinha muito tempo, eh, porque o nariz entope. Eu não lembro se era adenoide, essas coisas, eh, mas arru arrumou e tanto a questão das alergias, assim, sazonais melhoraram, como a questão do ronco melhorou um bocadinho. Mas, às às vezes, quando ele tá roncando, é quando ele tá com a barriga lá pra cima assim, aí eu dou um cutucão, ele vira de lado, e volta a dormir sem roncar. Mas, o meu problema, né
Ok. Sim. Sim. Ah, interessante. Uhum. É a hora que tá com a barriga pra cima, que é o problema, né, geralmente é assim, né?
Exato, quando tá com a barriga ca pra cima é. Sim, sim. E quando tá com a barriga pra cima, e quando tá muito cansado, né, quando a pessoa também tá muito cansada, ela ronca. E, mas o o problema é que, assim, eu posso acordar e dar o cutucão, né, mas aí eu acordei aí eu acordei e pra voltar a dormir, vai um tempo. Eh.
Uhum. Sim. Sim. E ele tá e ele tá tudo certo, ele acorda, mas daí ele já volta dormindo novamente, tá tranquilo.
Sim, virou dormiu. Aquele ali, en encostou dormiu. <chuckles> Quem tem a dificuldade sou eu. <laughs> Os dois, né
Sim. <laughs> E vocês já já pensaram em em tentar aquela fita?

Eu já ouvi eu já vi eu eu já tentei isso para mim, porque eu sou eu eu eu como eu so eu respiro à noite pela boca, e eu já tentei a fita em mim para ver se eu conseguia dormir porque dizem que melhorava bem o sono e tudo mais.
Ah sim, aham. Uhum.
Eu acordava não sei quantas vezes durante a noite, assim, desesperada, sabe, eh é, para mim sim, eu não sei se você já tentou dormir com a fita na boca
Ah ah, tipo, assustada, né. Não, mas eu imagino que a sensação não seja boa, como se alguém tivesse segurando a tua boca, não é?
Ex exatamente, se a eu eu tentei ainda umas 2, 3 noites seguidas uma época aí, do tipo: "Vamos insistir nisso aqui, porque dizem que melhora demais a qualidade do sono", mas eu acordava, assim, em um desespero como se alguém realmente estivesse com a mão na minha boca e eu quisesse abrir, sabe, assim?
Tapando, é. Sim. Caramba. Sim. Mas aí no caso para v pois é, mas você tendo o sono leve é é de se entender. Mas o teu marido que aparentemente dorme tranquilamente à noite mesmo roncando não se acorda, né, eh, ele vocês já tentaram isso com ele?
Para mim não funcionou. Sim. Sim. Então, ele dorme de boca fechada. Então eu não sei se teria grandes ajudas, entendeu, porque o lance é, além de tudo ele dorme de boca fechada. <laughs> M mas quando vira, assim, a barriga
Ah. <laughs> Entendi. Ah, caramba. Então é aquele ronco i interno mesmo.
Exato. Mas olha, alto viu, é interno mas é alto viu? <chuckles> Não é
Imagino, parece um fenéme, um caminhãozão.
É, não é que nem a minha mãe. A minha mãe ronca alto e dorme de boca aberta e talvez para ela, assim, um negócio como esse ajudaria, né. Agora ele não, é boca fechada e aquele ronco e e quando estão os 2, assim, meu meu filho não ronca, mas um não acorda o outro. <chuckles>
Entendi. Sim. Ah, olha só, os 2 dormem feito pedra e está tudo certo.
É. Sim, com o ronco, com com mexer nem tanto, que às vezes meu meu filho depen agora ainda está começando a esfriar, ele f corre assim, a a cama é imensa, só que ele faz questão de estar na sua metade, assim, quase te jogando para fora, às vezes. E e quanta
Sim. Sim. Claro. Sim. E você já chegou a a a ponderar de a a ideia de de repente você dormir na cama do seu filho?
Já, eu tenho feito isso às vezes. Às vezes, eu desço para o colchão, porque aí a gente não põe a cama inteira, né, põe o colchão do lado. Então, às vezes, eu deito no colchão, ponho os 2 juntos já eles que se atrapalhem, <chuckles> eles que se entendam durante a noite, <chuckles> e e eu durmo um pouco melhor. E quando eu ponho o meu filho no colchão, aí eu tenho outro problema, porque como ele se mexe muito e a cama é de madeira, ele chuta a cama.
Ah, sim. Sim. Aham. <laughs> Ai, caramba. Aham.